Ya, ondan önce görsellik yok. Yani, sadece işte, eee, klip, eee, dediğimiz, video klip dediğimiz olay zaten yok. Hani, eee, anca kasetten dinliyoruz melodiyle ama görsellik, işte, TRT var ondan öncesinde. Belki çok tek tip, eee, videoları izliyoruz. Ben hatırlıyorum, Mustafa Sandal'ın "Onun Arabası Var" şarkısı, eee, zaten, hani, kendi dilimde. Eee, Mustafa Sandal o zaman çok popüler. Eee, şarkının sözleri güzel. Ama mesela, eee, onun videosu çıktı. O ş kaset çıktı ve videoyla beraber çıktığını hatırlıyorum. Koşa koşa eve gidip Kral TV'de onun, eee, video klibini izlemiştim. Evet, evet. Ferrari, kırmızı Ferrari, Mustafa Sandal. Diğer Mustafa Sandal da işte, eee, şeyle, böyle kürekle, eee, yelken çekiyor, şey çekiyor, kano çekiyor. O ondan daha hızlılaşıyor falan. Enteresandı, yani. O o yıllar acayipti aslında.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı, hı hı. Hı hı, hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Klibine. Evet. Hı hı. Harika. Harika. Evet, evet. Eee, gerçekten görsellik, eee, hani, biz sözler mi melodi mi daha önemli diye konuşuyoruz ama, eee, aslında görsellik de buna eklenmeli. Eee, değil mi? Görsel hafızayla, eee, müziğin insanlara ulaşması çok kıymetli bir şey, eee, ve zannedersem bu 90'lar popunda, dediğim gibi, ünlü olmasının, eee, çok hayatlara yer etmesinin, eee, hâlâ, değil mi, bununla ilgili partiler yapılıyor, insanlar hâlâ 90'lar pop, evet evet, dinliyor. Eee, hâlâ, değil mi, yeni, eee, dizilerde
Çok önemli. Evet. 90'lar 2.000'ler değil mi?
Çokça 90'lar pop şarkıları kullanılıyor.
Kesinlikle öyle. Aynen öyle. Şey aklıma geldi. Eee, işte işte 80'ler. Daha eskilere gidemeyeceğim. Eee, yaşım kurtarmıyor ama o zaman da işte kasetten, video klipsiz. Sonra böyle bir video klip dönemi. Yani, eee, tam onu söyleyecektim. Öyle evde partiliyorduk. Eee, arkadaşlarla, eee, sabaha kadar video klip izliyorduk.
Çok, çok etkili, çok etkili. Hıh. Evet. Hı hı, hı hı. Hı hı. Evet. Ay, süper.
O şarkının video kliplerini. Öyle bir dönem. Yakın, i şu anda da, eee, mesela kendi adıma söyleyeceğim, pek video klip falan izlemiyorum. Eee, görsellikten ziyade, işte, Spotify üzerinden, iii, sadece o şarkıyı dinliyorum. Sözlerine bakıyorum. Şu anda mesela yine öyle bir dönem sanki. Tabii ki teknoloji çok daha, hani, ileri olduğu için. Şu anda pek, eee, o, eee, şarkının videolarını izlemek pek, eee, yaygın değil sanki. En azından benim için böyle. Eee, anca işte, değil mi, eee, sosyal medyada, eee, de gördüğümüz böyle, işte, TikTok'lar vs. Anca kısa kısa böyle, ımm, görseller diye düşünüyorum ben.
Süper. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Aaa, harika bir Evet, harika bir noktaya evet. Hı hı. Evet.

Onun kasetini almıştı benim, eee, babaannem almıştı o zaman. O zaman tabii on sekiz yaşındayım. Evet, ondan sonra paramız yok vs. O bana hediye olarak almıştı. O yaz İzmir'de hep onu dinlemiştim. Eee, müzikler harika, sözler harika ki hâlâ o albümü dinliyorum. Kasetim nerede hatırlamıyorum. Eee, bi bi yani bir yerlerde duruyor muhtemelen çünkü çok taşındım ettim ama hâlâ Spotify üzerinden dinliyorum. E
A! Ne tatlı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ne güzel. Evet. Evet. Hâlâ değil mi? Hı hı. Hı hı. Evet. Eee, belki dinlenme sayılarına baksak, eee, tı ilk sıralarda falan bile olabilir bu albüm, eee, Spotify gibi böyle şey alanlarda. Eee, çünkü gerçekten çok değil mi Türkçelerde, eee, ne kadar eski olursa olsun, eee, inanılmaz başarılı bir prodüksiyon bir kere değil mi her şeyden önce? Eee, çok iyi düşünülmüş bir albüm. Eee, acaba o albümün şeyi kimdi? Şimdi Sezen Aksu kesinlikle işin içindeydi. O dönemde Onno Tunç muydu acaba?
Bir çok etkiliyor. Türkçelerde olabilir. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Eee, çok emin değilim ama Sezen Aksu zaten, eee, Levent Yüksel ve Sertab Erener, Sezen Aksu'nun vokalistleri olarak, eee, popüler oldular. Çıktılar, yürüdüler, gittiler. Ondan sonra Sezen Aksu demişken
Hatırlayabiliyor musun? Ben de değilim. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı.